Uhm, negli Stati Uniti ho seguito dei dei gruppi molto grossi, ehm, sempre a livello pubblicitario, quindi insomma, mhmm, quando mi chiamano a far ma il compleanno di un bambino per me già è abbastanza demoralizzante, quindi, n non posso andarci a un prezzo basso.
Certo, anche perché comunque, insomma, parliamo di attrezzature che non costano proprio 2 spicci. Capisco
Ma parliamo anche, ti dico, di 20 anni di esperienza, parliamo di di foto che quando tu le vedi rispetto alle altre, cioè, lo vedi che un altro, eh.
Certo, di formazioni. Beh, ma si nota, si nota tantissimo quando un fotografo è preparato, ha studiato, lo si vede nella prospettiva, lo si vede nella profondità che emerge dall'in inquadratura, dall'angolazione, lo si vede anche nel gioco di ombre, nel chiaroscuro, è proprio per cioè, si percepisce tantissimo quando la persona che ha in mano la macchina fotografica è una persona che è competente, ha studiato. Anche nei ritratti, se ci pensi, non è la classica foto, uhm, fatta in primo piano con un obiettivo 18 55, cioè, lo noti proprio.
Che bello, grazie. Qualcuno che capisce, fa piacere.
<chuckles> Lo noti proprio nella profondità del proprio, uhm, della prospettiva, nel anche nel gioco di come vengono messe un po' in atto i soggetti.
Eh, <exhales> e a me succede purtroppo questo: che ad esempio, tu vedi vedi che ci sono persone che prima facevano, non so: "Che lavoro facevi prima?" "Il macellaio." "E hai studiato fotografia?" "No." "Ma scusa, ma senza regole come fai?" "A me piace rompere le regole."
Tutt'altro. <chuckles> Come la regola dei 2/3 che puntualmente <chuckles> viene <chuckles> viene inter viene non viene rispettata, infatti poi dopo le foto sono banali.
E io gli dico: "Ma che" sì, no, ma dico: "Ma che che regole ro"